Peki, bunu sorduğunda, eee, hani, yüzsüzlük olarak algılanabiliyor dedin. Eee, yüzsüzlük olarak algılanmaması için, eee, nasıl sorarsın bu soruyu? Yani, işte, örnek veriyorum belki ses tonunu değiştirerek sorabilirsin, belki beden dilini, eee, değiştirerek sorabilirsin. Belki de cümle seçimi de çok önemli bu noktada. Hani, senin böyle, eee, karşıdakinin, eee, sorduğun şeyi yüzsüzlük olarak algılamaması adına, eee, yaptığın, ımm, taktikler ya da pratik, eee, şeyler var mı?
I hı. I hı. Hı hı. I hı. I hı, hı hı. Ya, insanlar böyle, hani, iletişimde bizim verdiğimiz cevapları biraz daha böyle, manipülasyon gibi ya da konuyu değiştirmek gibi algılayabiliyor ya da diğer taraf da bize bunu verebiliyor. Benim açıkçası böyle bir ilişkim oldu, ne söylesem? Hani, eee, diyen e, eden kurtulurmuş da diyen kurtulmazmış diye bir şey var. Yani, örnek veriyorum: Hani bir bardak kırıyor, onun hiçbir suçu yok. Sen ya, bu niye kırıldı dediğinde sen suçlu oluyorsun. <chuckles> Öyle bir ilişki içerisindeydim, eee, ve, hani, şöyle bir taktik bulmuştum. Eee, 2'şer dakika konuşuyorduk vallahi gerçekten. Hani, eee, bir zamanlayıcı açıyordum. O süre zarfında konuşuyorum ve karşı tarafa "Bu söylediklerimden na na ne anladın, hani, sence, eee, ne benim, eee, anlatmak istediğim?" diye soruyordum ya da o bana konuştuğu zaman "Bak, ben senin söylediklerinden bunu bunu anladım." diye, eee, bir, hani, özet yapıp gerçekten iyi anlamış mıyım, aktif bir şekilde dinlemiş miyim, iletişimimiz netleşmiş mi, eee, ona bakmaya çalışıyorum.
<chuckles> Anladım. <chuckles> Evet. Harika. Evet.